إمم، بتضيع مثلًا وقتك آآ، في التليفون في إيه مثلًا آآ، بيخليك نوعًا ما تتلهي عن موضوع الحاجات اللي أنت المفروض تعملها في البيت.
بُصّ، هما حاجتين أكتر حاجة الreels بتاعة الإنستجرام، وال الفيديوهات اليوتيوب، باسمع فيديوهات كتير، عارف أنت بقى أسئلة عش أسئلة قال عشو قناة عشوائيات، وقناة أسئلة نُصّ الليل، اللي هم القناتين دول، قارفنّي في عيشتي، اللي هو أنا ما باقدرش أفارقهم، معاك شوية الدحيح، كُلّ الحاجات دي طبعًا إيه بتاخد من وقتي، عندك برضه شوية المسلسلات العربي القديمة، والأفلام الجديدة، والحاجات دي، فmix كده، اللي هو كل يوم أشوف لي حاجة جديدة، فالموضوع بقى إيه بيشتِّت، و يعني أنا عايز أقول لك إن أنا لمّا راجعت استهلاكي على التليفون، لقيت تقريبًا 50% من الباقة بيُستهلك في الفيديو streaming، اللي هو إن أنا باسمع videos اللي هو آه 50% في الاستهلاك في ال videos عشان أنا باسمع videos كتير أوي، أوي يعني، فده طبعًا من ضمن المشكلات، آه وطبعًا الreels تعتبر videos فهو الreels برضه.
إمم. يانهار أبيض! إمم، هي أصلًا إمم، أصلًا كمان موضوع ان آه، أنا كنت لسه أصلًا هاقول لك على الحوار ده، ال الreels أصلًا يعني آآ، ناس كتير جدًا أصلًا بتشتكي منها، بسبب موضوع إن هي يعني أنت بتبقى أنت مثلًا، آآ، شُفت مثلًا برّه كده على اليوتيوب في reel معيّن، أو في شكل معيّن كده، لحاجة أنت مهتم تعرف هم هيعملوا إيه في الreel ده. وكده، كده يعني 30 ثانية ومش عارف إيه، فأنت بتقول مش هاضيّع وقت، فبتخش عليه تلاقي نفسك إن أنت اتشدّيت.
إمم. آه، بتبقى حاجة جرّ رجل يعني.
آه تِفضَل بقى تتسوّح بقى مثلًا ساعتين 3، احكِ لي كده تجربتك أصلًا مع الحوار ده.
آه. حصل. حصل، وبيحصل، وحيحصل كل يوم للأسف، بس أنا باحاول أحدّ الموضوع ده إزاي بقى، إن أنا م ما باروحش جنب ال الtabs بتاعة الreels دي يعني فاهم اللي هو وقت ما يبقى عندي شغل زي كده، وإن أنا مثلًا رايح أصحّح الامتحانات بتاعتي أو الكويزات اللي أنا هاصحّحها، في الحالة دي ب باشغّل الapplication بتاع إن هو يفصل لي برضه، لأن الapplication ده أنا مش مخصّصُه للشغل بس، أو في الجامعة بس، أنا مخصّصُه في أي وقت، فباشغّل الapplication ده، وباروح مشغّل قصادُه ال ال ال الpomodoro بقى، الPomodoro هو الPomodoro ممكن يعملها يعني، بس ب ب ممكن يعمل الحركتين، يعني ممكن يشغّل لك المؤقت، البومودورو ده، لو أنا هاشغّل 25 دقيقة و5 دقايق راحة، عشان دماغي ما تقفش يعني وتصدّع.
إمم. آه. إمم. طَب ما تحكي لي كده أصلًا أكتر على الPomodoro؟ بحيث إن أنا أصلًا لسه أول مرة أعرفُه.

آه، وهو الموضوع ده برضه خلّي بالك بيبقى منظِّم أكتر لل ل لشغلك، يعني أنت لمّا تلزم نفسك إنك 25 دقيقة، مش هتعمل أي حاجة غير إن أنت تذاكر أو تقرا حاجة أو تصحّح ورق، هتلاقي الموضوع أُنجِز معاك، يعني أنا بدل ما كنت مثلًا أصحّح الورقة في 10 دقايق، لأ باصحّح الورقة في دقيقتين، لأنه خلاص أنا قاعد مركّز كل تركيزي الكامل عليه. في بقى بعض applications من الpomodoro، دي بتلاقيها موجودة أكتر على الlaptops موجودة ع الextension على كروم مثلًا، آآ، فدي بتبقى ال آآ، بت بتخليك تقدر إن أنت تختار مواقع معيّنة، مجرّد ما يشتغل الpomodoro ال25 دقيقة دول، بيفصل لك المواقع دي، فدي بتبقى بقى إيه، synchronized أو اللي هو متناسقة مع بعضها، فبيبقى الموضوع لذيذ، إن أنت 25 دقيقة مقفول.
إمم. بس ده معناه بيجبرك إن أنت توقّف شغل حالًا، يعني افرض مثلًا أنت كنت في نُصّ task معيّنة أو كده، ده ما بيضرَّكش إن أنت بيفصل لك كده ال الموقع حالًا؟
إيه؟ آه. لأ، هو بيفصل لي كل حاجة، أنا أنا في ال25 دقيقة أنا خلاص، هيفصل لي كل حاجة، تيجي بعد كده بقى بعد ال5 دقايق لمّا ييجي يفتح، هيروح يرجّع لي تاني المنصات دي، أقدر أفتحها في ال5 دقايق دول، فاهم، فاللي هو بيقفل ويفتح ع مع المؤقت.
إمم. أيوه، أيوه، اللي هو ما بيبقاش في ضرر عليك، أو ما فيش بيانات بتضيع أو كده.
الموضوع مت متناسق مع بعضُه، آه، متزامن بمعنى أصح، synchronized يعني متزامن مع بعضُه.
إمم، طيب وموضوع أصلًا إن أنت تجرّب برامج زي دي، يعني ما هو أول مرّة مثلًا خالص تجرّب فيها، ما كانش الموضوع نوعًا ما آآ، يعني حاسُّه غريب عليك شوية أو شكِّكت أصلًا في هو شغّال والَّا لأ، لأن ناس كتير جدًا، بتقول لها جرّبوا البرنامج ده مش عارف إيه، يقول لك لأ ياعم، طَب أنا ما أنا هاحُطّ timer أنا لنفسي، والّا هاحس أنا كده، وبعد ما أخلّص كده وقت معيّن أحس بيه، خلاص هاستريّح أنا، وأنا هاقسّمها لوحدي.
آه.

آه، أنا استخدمته فترة ولقيت الموضوع بيستهلك مِنّي وقت كبير أنا عايز أقول لك أنا ليّا تقريبًا ت سنتين أو 3 شايلُه، يعني من وقت ما نزِل هو نزِل أصلًا إيه ما خدتش فيه شهر وشِلتُه على طول ما استحملتش، لأنّه الموضوع فعلًا بقى بالنسبة لي مُهلك مُهلك نفسيًا وجسمانيًا وبدنيًا وتحت عينيّا سوِّد وكانت حالة صعبة خالص.
ليه، إيه اللي حصل مثلًا في الفترة دي؟
الموضوع أثّر على إيه أ ب ب الليل كلّه النهار كلّه أنا أ آجي أنام عمّال أقلّب أقلب أقلّب، أقعد بال3 4 ساعات وكمان زاد الطينّة بلّة إن أنا الفترة دي ما كُنتش باشتغل فقاعد فاضي فكلّه reels -reels على تيك توك فكان حالة صعبة خالص يعني، يعني ف فقررت وقتها إن أنا لأ أنا لازم أوقّف لحد ده وقتها أنا شِلت معظم الapplications أصلًا يعني أنا عدّى عليَّ فترة من حياتي شِلت كل الapplications دي كنت وقتها باجهِّز لامتحان الIELTS
أ إمم. إمم. آه.
فرُحت شايل كل حاجة شِلت تيك توك، وواتساب و آسف وانستجرام وفيسبوك كلّه، ما سِبتش غير واتساب بس، عشان التواصل مع العالم بس، عشان ما انقطعش عن العالم خالص.
إمم. أيوه أيوه اللي هو الحاجات ال المهمّة اللي مش هيبقى أصلًا فيها قطع وقت، يعني أنت يعني موضوع الreels دوّة اللي بيضيّع وقتك إمم، لكن بقى واتساب أو كده أنت بتتواصل مع ناس أو بتبعت لهم أو بتكلمهم يعني بتبقى أصلًا حاجة مهمّة ليك أصلًا.
بالضبط آه، دي حاجات آه، لكن reels والحاجات دي هي اللي كانت مُهلكة بالنسبة لي. إمم، أنت عارف إن حتّى اليوتيوب شِلته، مع إن اليوتيوب ده أنا باتعلّم منّه وبادرس بس أنا خلاص أنا كان معايا الكورسات بتاعتي منزّلها على الlaptop فرُحت شِلت اليوتيوب من التليفون وشِلت كل حاجة، قلت مش هاذاكر غير من على الlaptop أفتح بقى الإيه ال ال الفيديوهات وأسمع وخلاص، وما اعملش أي حاجة تاني والواتساب بس عشان لو حد هيبعت لي حاجة مهمّة، والتجربة فرَقِت، آه وفرقت في حياتي، وعوّدتني على إن أنا أتحكِّم في نفسي أكتر يعني.
إمم. عشان إمم، عشان تقفل قدّام نفسك أي مخرج عشان